あの、好きな映画の悪役で思い浮かぶのって誰かいます？
あ、はい、実はあの、えっと、好きな映画と言いますかね、あの、好きな俳優が出てた映画で、2本ですね、あの、悪役が思い浮かぶん、すが、それはあの、トム・ハンクスなんですよね。はい。あの、トム・ハンクスって大体、まあ、あの正義の味方っていうか、そんな悪役の映画ってないんですけどうん。あの、2本ですね、あの、ちょっと前に見たのがエルビスっていう、あの、エルヴィス・プレスリーのストーリーで、で、もう1個はですね、ちょっと、ま、だいぶ前なんですけど、多分10年以上、もう30年近く経ってるかもしれないんですけど、あの、レディキラーっていう、あの、何て言うんですかね、まあ、詐欺師の役なんですよね、トム・ハンクスさん。
ええ。 ええ。 うん。 はい。 ええ。 あ、そうですよね。ええ、ええ、はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 ええ。 うん。 ああ、ええ、あ、私両方見たことないです。ちょっと聞きたいです。
あ。 そうですか、あの、えっとですね、その、エルビスの方は多分、エブレ、エルヴィス・プレスリーのファンの方がたくさん見たのでヒットしたのかもしれないんですが、私、まあ、特にエルビス好きってわけでもなく、トム・ハンクスが見たくて行ったんですよね。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
はい、ええ。
えっとですね、あの、ま、ストーリーとしてはそのエルビスが、あの、売り出す前から、あの、売り出し始めて、で、ヒットして、ちょっとあの、挫折したりして、で、また復帰して、で、あの、結局まあ、突然死んじゃうんですけど、ふん、衣装というか、まあ、デビュー前からのストーリーなんですよね。
どう ええ。 ええ。 はい。 うんうんうん。
え、トム・ハンクスの役としては、その、マネージャー役であの、あの、パーカー大佐っていうあの、役なんですけど、ま、とっても悪いっていう風にはと実は映画ではえらく描かれてないんですけども。見るからにあの、悪い <chuckles> 映画を見るとその悪さがなんか画面から、ま、多分ですね、トム・ハンクスがあんまり悪役ってやってないので、余計悪く、際立って見えるのかもしれないんですけど。
あ、はい。 うん。 ええ。 あ。そうなん へえ。 はい。 あ、そうなんです。え、その映画ってあれですか？本当の話を映画にしたものですか？あ、ええ。
そうです。ほんとの実話を映画にしたもので、エルヴィスもあの誰だったかな、あの俳優さん結構似てる感じで、本物はもっと太ってたかもしんないですけどはい。あの、音はですね音楽は一部エルヴィスの声は全部かな、なんか使ってたかもしれないですね。
あ、はい。 ええ。 あ、ああ、そうですか。ええ、マネージャーがじゃあ悪く映ってるけど、実際はあれなんですか？わ悪い奴だったんですか？
はい。 悪い奴だったと思います。でも多分あんまり悪い奴と描いてしまうと、あの、そのなんですかね、本当のマネージャーさんがもう亡くなってはいると思うんですけど、あの、ね、やっぱりその何て言うんですかね、そのご家族というか子孫というか、その方たちにもあまり悪く書くのがちょっとね、良くないから、ちょっと控えめにしたらん、たのかもしれないですね。
へえ。 うん。 あ、はい。 あ。名誉毀損みたいな感じですか？ええ。 あ。 うわ。 あ、なるほど、ええええええ。あ、でもそんな印象に残るほど、じゃトム・ハンクスがわ悪い役で、め珍しいという感じなんですかね？
すごい珍しくて、で、あのなんかね、<swallows> あのエルヴィスを売り出すために、結構なんかあの、んん、強引なしゅでん手段で、こうエルヴィスはお母さんとか家族とか仲良かったみたいで、で、奥さんもらって、奥さんもその自分の家で暮らしてたりして、結構なんか仲良くやってたみたいなんだけど、その強引なので、あのマネージャーがですね。で、それもあまり良くなくって、やっぱり自分の懐にお金を入れたいですよね、マネージャーとしては。
はい。 ええ。 はい。 あ。 はい。 うん。 ああ、あ、ええええええ、はい。
なんで、なんかその、うう、ま、悪巧みいうほど悪巧みはしてないと思うんだけど、その、自分がお金を儲けるっていうのを優先さして、エルヴィスを売り出してったみたいな、そんな感じなんですね。
ええ。 あ。ああ、そうですか。<giggles> え、でも本当の話なんですよね？え。そうですうん。
ええ。 多分ね、そこもほんとだと思うんですけど、やっぱりあんまりこんな悪いやつっていう感じでは書いてないけども、見るからにトム・ハンクスがすごく
ええ。 え、どんな感じなんですかね？
怖い感じで、もう、暗くって、なんかいかにもお金儲けを企んでるみたいな感じなんですよね。
ええ。 うん。 あ、そうですか。で、いつもあの割と平和な感じですよね。
そうですよね。とか、まあ、あの平和な感じじゃなかったら、こう、あの、正義の味方みたいなのとか、まあ、昔だったらすごい面白い、あの、結構、役だったんですけどね、笑わ うん、めず珍しいですね、それは。
うーん、え。 ええ。 はい。 うんうん。<chuckles> あ、そうですか。いや、ちょっと観たくなりました。<laughs>
<chuckles> それはね、ちょっとね、ファンだったら、ちょっとショックかもしれないですね。
あ、ああ、そうですか、そんなに人相も違うんですね。
うーん。 人相違います、全然。なんかすごい目つきも怖いです。
へえ。あ、ほんとそうですか。すごいですね、俳優さんって。
うん。 ほんとですね。
ええええ、そうですか。え、じゃあもう1個もう1個の映画がもっと古い映画でしたっけ？ええ。
うん。もし それがですね、おそらく20何年前とかの役で、あのレディ・キラーっていうタイトルなんですが。あの、なんでレディ・キラーかっていうと、結局あの、黒人のあの、未亡人のお家にあの、嘘を言って、あの、地下室をちょっと1部屋借りて、そこの地下室からあの、お金を盗むために、どんどんあの、壁を掘っていくっていう、そういうストーリー、ね。
あ、うん。 はい。 ええ。 ねえ。 え。<giggles> 面白いですね。え。はい。
うん。で、なんかトム・ハンクスはその最初におばあさんのお家に行って「あの、実は自分は大学の教授である」と。で、あの、その、大学の教授としては、その、古代の楽器ですね。ま、今はあんまり演奏されてないような、古い楽器をあの弦楽四重奏であの、演奏したりして、ま、そういうのをあの、研究したりしてるので、もう是非地下室をお借りして、あの、演奏なために使いたいみたいな感じで、まあ、嘘言っ入り込むんですよね。
ええ。 はい。 うん。 うん。 うん。 ええ。はい。ううん。<giggles> なんか設定が面白いですね。ええ、なんか <giggles> はい。
う。 ねえ。 で、あのその4人って弦楽四重奏の、ま、4人だったか5人だったかな。自分も、あ、な、演奏者として、そう、あ、地下室で練習してるふりするんですけど。いったんなんかそのメンバーが、あの、男たちなんですけど、まあ1人若い人もいるけど、ま、と、ちょっと歳の中年の人もいたりして、ちょっとなんかほんとにいかにも悪そうな感じなんですよね。
うん。 うん。 はい。 ええ。 あ、ええ。あ、もう4人がそういう感じなんですか？いかいかにもわ悪者という感じ、が出てるんですか？はい。
あれも。 そうなんですね。うん。だけどもう、おばあさんを騙さないといけないから、おばあさんが「ちょっと失礼、ろう、どう、練習してる」みたいに覗きに来ると、ま、パッとこの楽器を持って、 でた人も、「パパパパッ」と席について、楽器の練習はなん急に始まる訳なんですよね。
ええ。 ああ、はい。 うん。 ええ。 単純にそれってコメディーじゃないですよね？結構、うドキドキするものですか？映画は。
あ。 えっとね。まあ、私が観たらコメディーなんですけどどうなのか、ジャンル的にはどうなんです、ナンセンス映画みたいな、笑える場面もあるし、ちょっとなんて言うんですよね。でも、あの、映画の画面はすごく綺麗で、あの、コーエン兄弟って、なんか有名な監督が撮られたもので、そう、画面自体はすごく綺麗で、ん、ちょっと ましたね、あまりの衣装もすごく綺麗だったし。うーん。はい。
うん。 あ。ええええ、え。 ああ、はいはい。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 あ、そうなんですね。 うん、え。 あ、そうですか。へえ。あ、観たいですね、それも。ええ。
はい、昔の映画なんですけどね。はーい。
あ。へえ、はい。
で、あの、う、で、結局はですね。その爆爆破をしなきゃいけないところになって、掘り進んでったのはいいんだけど、もう、それ以上は爆破しないと、その金庫にたどり着けないっていうところになっちゃったので、そお、爆破するんですけど、1人爆破係の人がいてうん。
はい。 うん。 え、はい。
あの、発破を掛けるんですよね。ばあの、爆発して。あの、ちゃんと、その金庫んまでたどり着けるように、やっぱ音がするから、そのお婆さんの出かけてる時を見計らって、ま、今日は教会に行く日だから、いないから今日やろうって事で
あ、ええええ。 うんうん、はい。 はい。 ええ、ああ、なるほど。あ、はい。
はい。で、大きな音がするから、もう今出かけてったっていうので、しばらく様子見て、じゃあ、もう今大丈夫っていう風になったんですけど、なんか、あの、お婆さんが、もう車に乗って、もう行こうとするところでバーンってすごい音がして、もうびっくりする。
はい。 うん。ええええ。 あ、早早くやっちゃったって事ですか？あ、早くに、えっと。
はい？ ちょっと、そうそうそう、計画より、ちょっと早かったんですかね。ていうか、ちょっと音が大きかったの、って言うのもあるのかもしんないけども、お婆さんびっくりして、で、なんなら自分の家からちょっと煙みたいなのも出てるし、これおかしいと思って、車から降りてスタスタと戻ってって、でも、みんなが顔もちょっと真っ黒みたいになってるし、 ですよね。
あ、ああああ、はい、ああああ、はい。 ええ。 ええ。 <laughs> ええ。 ええええ、はい。 うんうん。 <laughs> なんかコメディアンっぽいですね。でも面白い。ええ。
なんですけど、もうトムハンクスが凄い口が上手くて、今まで騙してきたので、そのレディーキラーで、あの、なんか、あの、うまく騙してきただけあって、これはもう何でもないですから、あのすぐに、あの、これもう、あの収まりますので、あんまり気にしないで、その教会に行って下さいみたいに。 ですよね。
はい、ええ。 うん。 はい。 ええ。 うんうん。 <laughs> ええ、もうあれですよね。結構、あ、じゃあ、そのトムハンクスとお婆さんは、もう信頼関係が出来てるって言う事も、もう、な出来てるんですよね。ええ、はい。
そうなんです。 うーん、お婆さんとしては、もう最初にやってきたその教授ですね。トムハンクスの事も凄い信頼し切ってるし、なんなら、もう結構好感も持っていて、で、亡くなった主人の話とかも色々して来るぐらい、なんか気心も知り合ってたんだけど、なんかおかしいって思うんですよね。
うん。 ええ。 ああ、はい。 ええええ。 はい、うん。<giggles>
ね、なんかタバコ臭いし、練習してるはずで、もうタバコは私は嫌いだって、あの知ってるはずなのに、なんかタバコの匂いもするし、ちょっと怪しむんだけど、まあまあ、ちょっと騙され続けて、で、あのお婆さんも、その昔のその楽器？の演奏を仲間たちに教会の仲間たちに聞かせたいって言って、演奏会に行って下さいって言うんだけど、今日なん、今日は出来ないとか、もうやっぱりはったりで、やっぱり騙し続けてうん。
うん。 うん。 ええ。 ええ。 はい。 あ、あああ。 うんうん。 あ、ええ。ああやっぱり、それは見せないんですね。やっぱええ。なるほどなるほど。ええ。
見せないんですよね。演奏出来ないので。 で、あの、結局、あの、金庫までたどり着いて、お金を盗むことが出来るんですが、その元々悪い人達なので、仲間割れして、あの、結局一人一人、あの、亡くなっていくんですよね、殺されていって。でで、結局あえば、最後トムハンクスが残るんですけど、トムハンクスもなんか橋の上から落ちてしまって亡くなるんですよね。
はい。 ええ。 うん。 おお、<giggles> ええええええ、はい。 うん。 え？そそれ最後ですか？<laughs>
そうなんです。あのそれで最後の最後は、あのお金だけが、その地下室の、あの、お部屋に残っていて、で、お婆さん、誰もいないし、そのお金だけが残ってるのは、おかしいって保安官に相談するんだけど、じゃあ、このお金は、まあ、あの、自分が、あの、結構近所の大学の黒人が行ってる大学の、あの、寄付をすれば、もうそれで、あ、いいだろうって、丸く収まるだろうみたいな感じで、で、終わるんですけど。
ええ。 うん。 はい。 うん。 ええ。 はい。 ええ。 ええ。 あ、すごい。え、じゃ、そのなんだ、悪者たちの、あの、その、なく亡くなった後もあれなんですか、見つからないってことですか？おばあさんとね、トム・ハンクスがね。
あの、そう、な、そう、あのもう亡くなった死体とかは、もうあのないですし、そこには。
<laughs> うん。
なんか、もうおばあさんとしては、キツネにつままれますよね、お金だけ大金が山のように。
え、ほんとですね。お金だけ残ってて。ええ。
うん。で、なんか、あの結局、そういうことで寄付して丸く収まったっていうなんか、トム・ハンクスたちのその努力は全然水の泡というか、なんかやっぱ悪巧みはできないみたいな感じでいくんですね。
ええ。 い。 ええ。 あ、なるほど。で、ちゃんと人のために使われる。あ、そのお金はね、おばあさんが独り占めするんじゃなくて、人のために使われるっていう最後なん
うん。 ええ、うん。 そうですよ、おばあさんはね、いいおばあさんなので、黒人のおばあさんなんですけどね。うん、なんで、なんかそんなナンセンス映画というか、まあ、コメディでもあるし、なんかそんな映画なんですけど、やっぱそれもトム・ハンクスが詐欺師っていうのはすごい珍しいのでね。いっぱいね、映画ってあると思うんですけど、すごい珍しいんでね、ちょっと印象深いし、その画面も割と
いや、すごい。うんうん。 ええ。 あ。 うわ、でも。 あ。 いえいえ。 あ。 綺麗なんですね。あ、それはなんか、興味深いですね。
うん、そうなんですよね。だからその2作はちょっと、あの変な意味で記憶に残るというか、ま、思いいただきますね。
うん。 ええええ。 あ、そうですか。それは面白いですね。なんかでも今の印象だと、そのなんだろう、悪役って言ってもなんなんだろう、人を怖がらせるような感じじゃない気がするんですが、うん。
で。 はあ。 そうですね。おばあさんを殺してまでとか、そういうのではないので。まあ、あくまでね、ちょっと口先で騙そうって感じですかね。
あ、そうですよね。ええ。 ええ、ね。だってもう1個のエルビスのも、そのあんまり悪く描かれすぎてないっていうところで、それはあれなんですかね、トム・ハンクスに、は配慮してというか、好感度とか、そういうのもあるんですかね？
ええ。 ええええ。 ああ、それも、もしかしたらあったのかもね、しれないですね、もしかしたら。なんかね、エルビスのその死んだあの結局、薬物中毒みたいな感じで亡くなったのかな。あの、それもなんか、そのパーカー大佐っていうその、あのマネージャーもちょっと悪かったみたいな感じも、ちょっと含みがあったんですよね。
ええ。 ああ、はい。 はい。 へえ。 あ、ああ、そうなんですね。あ、そっか。ほんとの話だから、やっぱりリアルには、そっか、描ききれないっていうのはあるんですかね。
うん。 うーん。 うん、ちょっと憶測もなんか、含んでたと思いますね。私もちょっとその映画自体が、あの興味が湧くというよりは、トム・ハンクスが見たくて行ったので、ちょっ 定かじゃないんですけど。まあ、とにかくなんか、あの、ほんとにワルっていうんですかね、お金だけが目当てって感じで、あの、め描かれてましたね。
ええ。 あ、へえ。なるほど。へ。 ええええええ。 あ、そうですか。 ええええ、え、ちょっと、トム・ハンクスのそういうイメージ、ほんとになかったのでうん。興味深いですね。面白そうですね。あ、うん、うん。
ええええ。 うん、ほんとに悪そうですよ。葉巻吸いながら、なんか目つきも悪くって、うん。
ああ、え、そうですか。あのね、日本のあの、なんだろ、俳優さんだともう、悪役といえばこの人、みたいなのありますけど。
あ。そうですね、悪役ってなんか定番みたいな感じでね、そだけど、あれはほんとにトム・ハンクスとしては一生に何本かっていうもしかしてにほんだったのかもしれないんですけど。
ありますよね。 うん、そっか。いや、ね、だってね、こうやってあの悪役がね、珍しくて覚えてね、ここまで覚えてらっしゃるってすごい印象が強いんですね、悪役の。
そうですね、印象深いです。なんかトム・ハンクスファンだけに、ちょっと、あの、すごい意外な映画ですね、ほっさくと。
いや。 え、ええ、すごい。あのでもストーリーもすごく、くわ詳しく覚えてらっしゃって、それもびっくりしました。すごくお好きなんですね。
あ、はい。 そうですね。あの、そのレディーキラーの方は DVD で何回か観たので。はい。
うん。 あ、ええ、そうですか。いやちょっと観てみたいと思います。いや、教えていただいて、ええ、ありがとうございました。楽しかったです。
ええ。 あ、また、もしね、機会があれば。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
はい。